Mm, ikaw ba 'yung klase ng mga t ah, mga kumakanta ng, ah, kahit 3:00 ng madaling araw ka kumanta ay hindi ka nairereklamo kumbaga parang, ah, masarap pa rin pakinggan, 'yung mga gano'n ba?
<chuckles> Ah, siguro ah, siguro iniiba ko na 'yung mga kanta ko madalas kapag mga ganong panahon siyempre ayaw naman natin ma-barangay 'no? Ang ginagawa namin acoustic na lang, ah, madalas no'n hindi na hindi na siya videoke machine, ang ginagawa namin mic na lang at saka speaker para sa YouTube kami kukuha ng, ah, -1 tapos kailangan hindi full band, oo mellow-mellow na.
Mm. Mm. Oo. Mm. Medyo mellow na. Oo, ag paano ka nag kumbaga paano mo hinahanap 'yung kanta na bagay sa tono mo at the same time sa boses mo, kumbaga may mga ano ka ba may criteria ka ba, kasi nga nabanggit mo na mahilig ka una kay Regine tapos kaya mo mag, ah, mag, ano Martin Nievera tapos ngayon si Eric Santos. Oo, may mga ano ka ba, may mga genre ka ba na talaga na pinipili or may mga range ka ba kasi may iba naman na mahilig sa talagang mga, ah, Queens ganiyan or Heirs may talaga kasi mga high belter kasi din sila kung tutuusin gano'n, may mga gano'n ka bang, ah, sa mga lalo na sa foreign may mga pinipili ka din ba na range or artist na talagang kaya mong gayahin?
Hmm. <chuckles> 'Yan, ganiyan. Eric Santos. Ah, ganon. Classics, ganiyan. Oo. Mm.

Siguro ano, gusto ko yung "Kailangan Ko'y Ikaw" ni Regine Velasquez. I <chuckles>
Oo. Grabe naman ang ano naman ng kanta na 'yan. Bakit anong meron sa kantang 'yan?
Actually hindi siya yung para pang para pang contest ko ha. Gusto ko lang sa kanta yun kasi naalala ko yung eksena nung papa ko nung nawala yung mama ko, um, yun yung kinanta niya na ano, yung kailangan ko ikaw dito sa pus sa piling ko kasi parang for the longest time kasi si papa't papa parang first love nila yung isa't isa. Ah, eh, yung panahon na yun medyo biglaan din ang pagpanaw ng mama ko, ah, parang na ramdam na ramdam ko yung, um, pighati ng papa ko na ngayon mag-isa nalang siya tapos kaila kargo niya kami. Kailangan kailangan niya yung partner niya which is yung mama ko.
Mm. Oh. Mm. Mm. Mm. Oh, ang ano naman, ang nakakapagbagbag damdamin naman yung kanta. Talagang siguro 'pag narinig mo siya sa karaoke, eh, talagang, ah, bukod sa maa-amaze ka, eh, parang makakaano talaga ng puso, parang gano'n. Gano'n ba yung atake mo doon?
Mhm. Oo. Mm. Kasi yung "Kailangan Ko'y Ikaw" naman ni papa parang panglalaki naman siya, ganyan. Mellow lang din tapos hindi yung katulad ni kay Regine na medyo bumuga siya ng, ah, magagan ng matataas na nota, yung papa ko relax lang. Pero ramdam na ramdam mo na yung pangungulila at yung pangangailangan ng isang may asawang or ang isang biyuda ay biyudo 'no, oo, kasi namatay na yung mama ko.
Mm. Oo. M M mm. Oo. Ang ano naman, ang ano naman sa puso. Parang nakakaiyak naman 'pag narinig siguro yun. Oo. Bukod dun at gusto kong malaman kung ano yung mga pang, ah, kumbaga pang-asaran mong kanta. Kumbaga yung mga panghugot, di ba, 'pag lalo na 'pag nakarami ng, ah, ng ng inom, ganyan. Ano yung pang parang pang sa mga nagse-senti mong kaibigan. Ano yung kanta na go to mo na parang alam mong mapapaiyak mo sila or maaano mo nila yung mga feelings nila yung mga gano'n, mapapalabas?
<laughs> Medyo mabigat talaga lalo na yung ala-ala, mm. <chuckles> Ay yung mga kaibigan ko kasi mga hopeless romantic 'no tsaka madalas stick to ex, hindi siya stick to one eh, stick to ex sila, eh. <laughs> Pero siguro ang kinakanta ko yung, um, Kung Ako Nalang Sana, 'yan ni Bituin Escalante.
Oo. Oo, oo, oo. Ay! Grabe naman 'yan parang 'pag kinanta mo 'yan iiyak na agad.
<chuckles> <laughs> Yung One Love kasi mga hindi pinili, yung nandiyan, pero hindi pinipili, ayan. Yun yung mga <chuckles> kinakanta ko pangkantyaw, ayan. <laughs> Madalas naman kasi sila din 'pag ano, 'pag may pinagdadaanan ako malakas din ang pangangantyaw nila sa mga kanta. <laughs>
Oo. Oh, grabe naman nakaka parang nakakaano ka namang kaibigan, nakakainis ka. <laughs> Oh, <laughs> bumabawi din pala. Nakakatuwang ano natin 'no, ah, maraming salamat kasi nabahagi mo 'yan at nakakatuwa kasi yung mga kantahan mo ay unique.
Totoo. Totoo, maraming salamat. Paalam.

Mm. So, talagang pang mga singing contest pala talaga ang pinipili mo, 'no? Eh, gusto ko lang, malaman kung, may mga ritwal ka ba, ito ba, eh, karaoke na, ah, pang-biritan talaga, o kasi parang, yung mga kanta mo pang-biritan talaga, i mean, pang konte pang-kontesero na mga kanta. Pero, nagkaroon ka ba ng mga pagkakataon na, ewan ko kung umiinom ka ba? Gusto ko lang malaman.
<laughs> Mhm. <chuckles> <laughs> Pang-contest, 'no? Um, ah, oo, madalas actually, sa mga ritwal, ang number 1 kong ritwal, 'pag lalo na 'pag, may mga event, ganyan 'no, ah, gusto ko umiinom ng tequila, ganyan. Siguro 2 shots ng tequila.
Mm. Mm, mm. Wow! Oo, pampalakas ng loob ba yan?
Totoo, actually, ano na, multi-purpose siya, kasi hindi lang siyempre hindi lang lumalakas yung loob mo, pero, ah, mainit kasi sa lalamunan yung tequila, may hagod siya.
Hmm, mm, mm, totoo, totoo.
Tapos may asin tsaka lemon pa, 'di ba? Hindi naman mawawala 'yon, ah, nakakatulong din 'yon sa, ma sa pagpapaganda at pagpapadulas ng boses, kaya
Mm. Mm.
everytime yan, magugulat sila, "Bakit meron kang tequila sa bag," ganyan. Kasi kasi nga, ginagamit ko bago kumanta.
Oo, kumbaga, 'pag nakita ng mga kaibigan mo, or ng mga kamag-anak mo, na may bitbit ka ng, bote ng tequila, parang, ah, sabi nila na, "Ah, ready na 'tong kumanta, read ng hindi magbigay ng mic."
Bote. <chuckles> Oo, may laban 'to, parang oo, bibirit na 'to, sige isak i-plug mo na yung mic, start na yan. <chuckles>
Oo. Nakakatuwa naman, parang, ano yun, 'no, parang kumbaga, yung iba kasi pagka nakainom parang, hahawak ng mic, kung anong una nilang maisip, 'yon ang kakantahin sa'yo parang, 'pag nakita nila na nakainom ka na 'nong, parang sabi nga ni eh, power juice mo, eh
Ay. Yun na nga. Power juice 'yon, mhm.
ano siya, automatic na alam nila na, um, kumbaga ilalaban na 'to, puwede na 'tong ilaban sa mga singing contest.
<laughs> Totoo. 'Yon talaga yung ano, yung parang, sabi nga nila medyo, secret 'no, secret para mas lumabas oo, lumabas yung boses, kasi 'pag 'di ko yun ginagawa, medyo parang may sabit-sabit. Kasi, hindi nga na hindi umiinit masyado yung lalamunan ko.
Mm, secret weapon?